เอ่อ ไม่ได้โดนไล่ออกนะคะ คือเป็นการเลิกจ้าง เพราะว่าปิด เอ่อ ใช่ค่ะ ยก เอ่อ เขาปิดแผนกนั้นค่ะ คือถ้าไล่ออก นี่แบบตกใจ ถ้าไล่ออกเหมือนเราไปทำผิด <laughs> ค่ะ ถูก ถูกเลิกจ้างเพราะว่าเขา เขาปิดแผนกตรงนั้นค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ย อ่า ตรงเนี้ยเราก็จะมีหนี้สิน ในเรื่องของบ้าน ด้วยความที่เราอะ คาดการณ์ผิดไปนะคะ เราเนี่ยกู้ธนาคารเพื่อที่จะมาสร้างบ้านก่อนที่ เอ่อ ทางบริษัทจะปิดแผนกไปเนี่ย ประมาณ 3-4 ปี นะคะ ซึ่งจริง ๆ อะเราจะต้อง เราจะต้องจ่ายประมาณแบบ 20 กว่าปี อย่างเงี้ยค่ะ แต่ตอนนี้เราก็พยายามจะโปะ ๆให้มันได้เยอะ ๆ แล้วก็ประกอบกับ ตอนนั้นอะ เราได้ดอกเบี้ยค่อนข้างถูกเนาะ ประมาณ 1.99 เอง เพราะฉะนั้น ถ้าโปะเนี่ย ก็เท่ากับว่า เอ่อ มันจะไปตัดต้นเนาะ ตัวนี้ก็จะเหลือ เอ่อ สำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องหนี้ก็เป็นหลักพันนะคะ เราไม่ได้ ไม่ได้ถึงหลักหมื่น เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย ก็บริหารไว้ค่อนข้างดีค่ะ ก็ประมาณแบบ อ่า แล้วก็ช่วงนี้ ก็คือประนอมหนี้ด้วยเนาะ ก็เลยเหลือ เหลือแค่หลักพัน แบบไม่กี่พันอะค่ะ พอ พอไปได้อยู่อะค่ะ แต่ประนอมหนี้แค่ประมาณ 7 เดือนนะคะ
อ๋อ อ๋อ เลิกจ้าง อ๋อ <chuckles> โอเค โอเค อ่า โอเคครับ อืม อา ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อืม ครับ อืม ครับ อืม ๆ ครับ อือฮึ อืม เข้าใจได้ครับ อืม ก็โอเคนะครับ เรื่องตะกี้ก็ขอโทษด้วยที่ว่า โดนไล่ออก <laughs> เลิกจ้างไปเลย จริง ๆ มันมี 2 แบบเนาะ ก็ โอเคครับ ก็ดีแล้วเนาะ คือที่ได้รับข้อตอบแทน อะไรอย่างงี้ แล้วก็คุณก็ดูจะมีเหมือนกับว่า ความสามารถในการบริหารเงินที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว เท่าที่แบบ อ่า บริหารหนี้ก็ดี อันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับช่วงสะดุดนิด ๆ หน่อย ๆ เพราะว่า อ่า มีการเลิกจ้างเนาะ อันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่า อ่า ผมขอชื่นชมที่แบบทุกอย่างคุณบริหารมาดีแล้ว แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องเล็ก ๆ เนาะ ผมว่า คุณไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ ที่ทำให้คุณเหมือนกับว่า อ่า สะดุดได้มั่นใจในตัวเองก่อนนะครับ แล้วก็อันดับแรกเลย ผมว่า ที่คุณจะต้องทำเนาะ ก็ยังพร้อมที่จะทำงานอยู่ใช่ไหมครับ หรือว่าแบบเตรียมตัวเกษียณแล้ว หรือว่าอะไรยังไง หรือว่าแบบอยากเลิกทำงานแล้ว อะไรนี่ มีแผนอะไรในอนาคตบ้างอะครับผม?
ค่ะ อ๋อ ไม่เป็นไรค่ะ <laughs> ค่ะ ไป ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ